Io sarei curiosa di sapere quali sono per te i segnali che indicano che è proprio ora di cambiare lavoro. <chuckles> Se li individui, se sei capace ad individuarli e se t'è capitato.
<chuckles> Ma sì. Il segnale più grande sicuramente il burnout, <chuckles> quando non capisci più niente o di tutti sei incavolato nero non sai perché, uhm, la mattina quando ti svegli e sai che devi andare in quel posto, devi fare quella cosa, ehm, ti senti negativo, inizi a reagire male, ehm, quando vedi i colleghi non sorridi, quasi non li saluti perché tanto, ehm, non è passato neanche 8 ore che è l'ultima volta che li hai visti, quindi dici: "Che vi saluto a fare", praticamente, e
<chuckles> <chuckles> <laughs> È come quando devi fare il letto e che dici: "Ma perché lo devo rifare". Uhm, lì è più drammatica la situazione. Ti capisco perché ci son passata, eh. Voglio sapere tu la la tua esperienza.
Eh, eh, però insomma è è è e esatto, esat Ah. S sai quante volte ci son passata io. <chuckles>
Ah, più di 1 volta.
Tantissime volte, perché ho cambiato tantissimi lavori, perché ho vissuto all'estero in 2 paesi diversi, poi c'è stato il covid, quindi è stato un cambiamento continuo. Ehm, tieni presente che quando ho cominciato in Inghilterra non parlavo bene la lingua, quindi facevo più un lavoro, ehm, fisico e manuale perché, eh, perché non potevo ancora esprimermi per bene nella lingua del posto.
Ah. Eh certo, eh. Eh diciamo oltre alla situazione c'eran tutte le componenti più aggiuntive delle difficoltà linguistiche.
Eh Chiaro, chiaro, assolutamente sì. Ehm, l'ho mi è pesata tutta insomma, ehm, comunque avevo 25 anni, ehm, stavo bella, bella carica perché quell'età, ehm, mi sentivo molto produttiva, finalmente avevo le opportunità di di lavoro che non trovavo nel nel posto da cui venivo e quindi, <sighs> eh, ero molto ottimista e mi mi facevo sfruttare parecchio. Ehm
Sì. Eh beh quando sei giovane, se è l l'entusiasmo che poi viene di cui si approfittano, diciamo così.
Sì, sì. Quindi primo lavoro, secondo lavoro e poi al terzo lavoro son riuscita a fare qualcosa dove un attimino serviva l'abilità linguistica era molto meglio come situazione. Ehm, poi insomma quel quel posto è fallito, quindi ho dovuto di nuovo cambiare lavoro, mettermi in disoccupazione, nel frattempo avevo trovato solo un posto che mi poteva offrire tipo d d 12 ore a settimana, quindi pochissimo, non ci potevo campare ovviamente con quella paga e non c'era neanche niente da fare e successivamente ancora, mhmm, lì, ehm, poi ho mi sono candidata per, ehm, un lavoro temporaneo che mi avrebbe aiutato a mettere nel curriculum quello che mi serviva e e poi finalmente sono entrata nell'ambiente dove volevo e ci sono stata 1 anno, prima di
Ah. Sì. Cioè do aspetta fammi capire intanto queste vicissitudini, ehm, quanto son durate prima di riuscire a intraprendere, almeno ad aprire la porticina verso il luogo in cui tu do volevi andare?
Mh-mh. Uhm, maga Un paio d'anni, 1 anno e mezzo, così. E poi lì finalmente mi sono un po' sistemata dopo quel periodo, perché per 1 anno ho lavorato per la stessa azienda, mi sono trovata molto bene, solo che ovviamente non volevo fermarmi là perché volevo guadagnare di più, perché chiaramente facendo un lavoro fisico, un po' a sfruttamento, avevo non avevo guadagnato quello che volevo e quindi avevo ancora questa questo desiderio giovanile di, ehm, di di spremermi anche a costo insomma pur di guadagnare quel mi 1000, 2000 € in più all'anno.
Ah. Certo. Sì.
Ehm, poi di là ho cambiato proprio store ol oltre a brand, ho cambiato proprio negozio, perché era più vicino dove avevo trovato casa, perché tutto questo sempre in concomitanza con la ricerca sì ricerca della casa, cambio casa quindi poi ho trovato casa vicino a questo store che aveva questo brand per il quale avrei potuto lavorare 1 giorno in meno a settimana e prendere gli stessi soldi. Poi è arrivato il Covid.
All'estero. Ah beh era già qual ah! E poi è arrivato il co eh ce non ti sei fatta mancare niente.
<sighs> Eh. Sì diciamo che io Eh sì, sentivo con quell'esigenza di cambiare lavoro perché stavo tantissime ore in piedi, stavo male, soffrivo perché fisicamente non ce la facevo più con le gambe, ehm, le ginocchia, insomma stare fermi tanti ore in piedi non fa assolutamente bene alla salute e quindi quello è stato un grosso sintomo che poi alla fine mi ha fatto capire che era inutile cambiare azienda e migliorare da questo punto di vista perché io avevo proprio bisogno di cambiare lavoro, perché fisicamente non ce la facevo più.
Eh certo.
E e comunque questo parliamo del lavoro del commesso in profumeria, che comunque è abbastanza dinamico, ma dipende dai periodi.
Mh.
<smacks lips> Dipende da dei periodi. E poi lì è arrivato il Covid, lockdown, piano piano uhm, ho preso consapevolezza sono, mhmm, tornata in Italia appena ho potuto non subito, ovviamente non subito, purtroppo. Non era possibile. Eh e quindi lì ho detto: "Ma adesso cambierà tutto, non non tornerò a fare quello che facevo perché mi distruggeva fisicamente".
E sei riuscita?
Allora, ehm, ci sono sta c'è stato un periodo quello del, mhmm, diciamo fine Covid dove ho fatto tanti lavoretti, ehm, di transizione perché non sapevo se mi avrebbero richiamata poi lì a lavorare, se sarei tornata in Inghilterra ma nel frattempo ho conosciuto, ehm, mio marito e siamo partiti per un'altra meta, perché poi c'era lui che aveva il desiderio esplorativo, lavorativo da soddisfare. Qui
Mh. <chuckles> Non aveva ancora fatto le tue esperienze, non gli è bastato neanche il racconto. <chuckles>
No. No e siamo praticamente ho ricominciato da capo in questo senso, in un altro paese, e vabbè per lui è andata alla grande quindi molto contento poi con una laurea e altre ti altro tipo di abilità, magari un po' più ricercate è stato un po' più fortunato come percorso, quindi ecco non arrendersi. Ma anche lì eh sì, anche lì avevo segnali di sofferenza perché lavoravo al casinò, ci ho lavorato 2 anni e mezzo, per dire è stato il lavoro dove più son durata, il lavoro da da impiegata, dipendente, per dire quanto mi piaceva comunque fare quel lavoro ma con i turni di notte e i turni doppi ecco, i segnali che mi dicevano, uh, di cambiare. Anche perché è troppo sì, anche perché ormai mi affidavo agli energy drink per tener gli occhi aperti nei turni di notte e mi causavano non poco nervosismo, mal di testa.
Eh. Sì. Sì. Eh per fortuna direi. Eh. È troppo. E ci credo. Mamma mia! Che sacrifici che hai fatto!
Un disastro. Sì. Tanti, veramente tanti. Poi insonnia, <blows air> e iniziavo che avevo bisogno di chiamare malattia, mi calava la performance
Mamma mi Certo.
ehm, non volevo intraprendere nessun percorso di crescita nell'azienda perché non lo vedevo come una crescita, assolutamente.
Mh-mh.
Ehm, e lì ho capito che magari avrei dovuto lavorare un po' più in proprio.
Ah, e quindi questa diciamo queste esperienze negative ti hanno portato alla conclusione che tutto il sacrificio che hai sempre fatto forse sarebbe stato meglio farlo per un'attività tua?
Sì, in un certo senso, però era anche molto difficile mettere da parte dei soldi da poter investire, per poter iniziare questo percorso. Allora ho capito che semplicemente tutto succede nel posto giusto al momento giusto. E, mhmm, u un po' bisogna affidarsi alle proprie capacità, credere un po' di più in se stessi, perché molto spesso io non ho creduto abbastanza in me stessa e quindi, sono passata per delle fasi che magari potevo anche risparmiare, si pensa, poi non è detto. <smacks lips> Ehm
Bisogna affidarsi al destino. Mh. Perché alla fine il risultato delle tue esperienze sono le scelte che fai adesso.
Eh, esatto, io molto spesso credo che tutti quei lavori che ho fatto mi siano serviti perché un domani avrei intrapreso qualcosa per conto mio o anche il fatto di vedere, ehm, mio marito lavorare da remoto a tempo pieno mi ha ispirata a cercare di far la stessa cosa
Sì.
e bene o male il percorso non sta andando male, non posso dire che sta andando male anzi, ehm, ci vuole un po' di pazienza perché cresca, quindi sono arrivata alla fase in cui, ehm, non ne potevo più di cambiare lavoro perché anche quello era stressante.
Ma certo, ogni volta ricominciare. Io u l'ho fatto qualche volta ma devo dire che è molto impegnativo perché devi proprio rimetterti in gioco completamente, fai quel devi rimette far vedere che sei piena di iniziativa, aspettativa, conoscere nuovi colleghi, adattarti alle situazioni, i lavori nuovi, non è facile.
Eh. Sì. Esatto, ed era veramente assurdo ormai il punto in cui ero arrivata che non non resistevo più. Quindi ho detto: "Dai, magari è arrivato il momento", questo rientrare in Italia, questo, ehm, tra virgolette, "sistemarci", perché siamo ancora in fase di sistemazione, è una cosa molto recente, rientro molto recente, meno di 6 mesi fa, ehm, e devo dire che ci voleva solo un po' il coraggio, un po' anche il tempo giusto, anche al sostegno giusto perché avere il sostegno di una persona accanto ti può aiutare, ti può permettere di sganciarti un attimo dal sistema, perché puoi chiedere aiuto alla persona con cui stai e poi un attimino svincolarti da quello schiavismo, perché poi tu in quel momento dipendi dall'azienda che ti garantisce la sopravvivenza e e e e smetti di dedicarti ad altro che vorresti fare per crescita anche monetaria, non solo personale, perché molto spesso <smacks lips> bisogna cercare di far andar le cose in pari passo, crescita personale sul lavoro, crescita monetaria.
Sì. Eh. Sì, la schiavitù. Sì. Erto. <chuckles> Averlo fatto in 2 poi ti dà la possibilità anche con l'altro di confrontarti con qualcuno che magari vede le le cose in maniera diversa da te, sia la realtà, un po' più distaccata visto che non è presente con te al lavoro, può consigliarti in maniera diversa da delle scelte che magari puoi fare per motivi emotivi.
Assolutamen Sì perché vede la cosa più da un lato esterno e non non è dentro nella stessa situazione, fatti non so
Mh. Con più lucidità magari.
Sì, un po' più di è anche importante farsi supportare, farsi consigliare. Mhmm, io molto spesso sono entrata in crisi per colpa del lavoro, perché tr lavoravo troppe ore, lavoravo troppo tempo, ero troppo faticoso, mi si chiedeva di fare cose innaturali, come stare tante ore seduta, tante ore in piedi, fare tante ore di turno tutte attaccate e e fare turni di notte, insomma era veramente
Ma in tu in tutto questo tu, mhmm, cioè se dovessi anche dare del consiglio, dire qual cosa pensi? Prima di dimettersi quando ti è capitato nel di aver lasciato tu direttamente il posto, ci ragionavi tanto oppure erano scelte che poi all'improvviso, tiravi tiravi, e poi improvvisamente decidevi: "Adesso basta", e ti
pesante. Mh. All
ti licenziavi?
Allora in cuor in cuor mio avevo già deciso quando era il momento di licenziarmi e cioè avevo già deciso se licenziarmi o no in cuor mio, ero sempre però, ehm, un po' attenta al momento giusto in cui farlo, il momento giusto per me, ehm, perché altrimenti avrei rischiato di fare più danni che il resto, quindi dovevo essere sicuro di lasciare il lavoro quando avevo un gruzzoletto da parte Sì o prima la fine dell'anno per non trovarmi male con le tasse, sai questo tipo di di cose, mhmm, di cui bisogna tener conto.
Trovato qualcos'altro. Quindi l'hai fatto sempre comunque con diciamo prendendo tutti in considerazioni quali potevano essere i risvolti negativi, prima di prendere una decisione rispetto alla sofferenza che avevi in quel momento?
Eh. Sì. Sì purtroppo. Mi davo una deadline, mi davo una linea di fine, ehm, però, mhmm, <smacks lips> ehm, in mancanza di altro, perché dipende anche dal posto in cui sei, da quello che sai fare. In mancanza di altro perché ero i su un'isola, su un'isoletta, quindi le opportunità erano quelle e quelle, mhmm, non c'era grande sfogo, anche se è abbastanza sorprendente come determinate attività siano sviluppate in un posto così piccolo quindi, ehm, capivo anche la situazione del posto in cui mi trovavo, mhmm, ed era più un un sacrificio per sperare di tornare a casa, grazie a quel posto e come poi è stato effettivamente questo miracolo che è avvenuto. <chuckles> Meno male.
Mh-mh. Mh. <chuckles>
Per il quale ho potuto interrompe questo circolo vizioso di: inizio di un lavoro per necessità, ehm, andare in burnout, interrompere, cambiare, aspettare un po', cambiare, trovare qualcos'altro, quando io invece ho una natura per la quale non posso più non posso più, ehm, sottostare, ecco perché ho tante iniziative, ho tante cose che mi frullano in testa, che voglio fare e un lavoro che ti tiene incatenato per me va bene per quelle persone che non hanno, mhmm, grandi pretese eh sì ma anche che non hanno grossi hobby, non hanno molti hobby, io ho tantissimi hobby quindi per me è una gabbia fare il lavoro da dipendente, mi fa impazzire. Non mi dà neanche la possibilità, ehm, di i tempi di recupero sufficienti psicofisici per poi ri rimettermi a fare il turno, cioè è una gabbia vera e propria. Invece molti non riescono a stare senza quello, perché li li programma per la vita. Altri hanno paura.
Tante idee. Eh sì. Mh. Hanno paura. Hanno paura di ritrovarsi in una situazione in cui devi gestirti, riorganizzarti i tuoi tempi, probabilmente non tutti sono capaci. Ma anche quest non è neanche facile cambiare, al di là di, uhm, poter raggiungere il burnout, ci sono tantissime persone che stanno male nei proprio post di lavoro ma non hanno il coraggio. Quindi guarda, ti devo ringraziare per questa conversazione perché ti ammiro molto per tutto quello che hai passato, deve essere stato veramente son contenta che però sei arrivata ad un punto nella tua vita dove ti piace insomma la tua vita attuale.
Chiaro. No per niente. Ver <chuckles> <chuckles> Sì. Sì. Sì. Vero. Grazie a te cara, buona serata. Alla prossi ciao.
Buona serata.